Yani, muhtemelen, ııı, sarılarak uyuyor. Yatağının üstünde görüyorum ama sarılarak uyuduğunu pek görmedim ama, hani, çocuktur yeni, yeni uğraşıyor, o pamukları koyduğu yeri kapatmadı canım benim, orası açık. <chuckles> Ben de açıkçası müdahale etmek istemedim. Kendisi öyle uygun Yani, onu da bir görsün, onu da yaşasın hatta. "A, ben kapatmazsam dökülüyor!" desin. Hiç karışmadım. Hâlâ açık, ben böyle o i o okuldayken felan bazen pamukları toplar, içini tıkar, geri koyarım. Bazen kendisi söylüyor. "Oğlum evet, orayı da dikebilirsin ya da bir düğme yapabiliriz felan" diye, diyorum ama hâlâ açık.
Ya! Tabii. <laughs> Hı! Hâlâ açık mı orası? <chuckles> <chuckles> He. <chuckles> A! Belki de onu o şekilde görmeyi seviyor, diyeceğim. Neden acaba? Çok ilginç!
Bilmiyorum. İk tamamen kontrolü ona bıraktım, müdahale etmiyorum şu an.
<chuckles> Ya, ne güzel, ne anlayışlı, böyle ne, hani, alan tanıyan i eee, anlayışlı bir annesin. Eee
<chuckles> Umarım o da beni hatırlar.
Ya. Hatırlayacaktır, eminim o da çok eğlenceli hatırlayacaktır, bahseder ileride. Peki, şunu da merak ediyorum, mesela bazı dikiş makineleri eskiden böyle ayakla altta pedalı olurmuş. Eee, anneninki muhtemelen oydu, diye düşünüyorum. Mesela onunla, onu da denemişsindir. Muhtemelen denedin zaten. Eee
He he. He he. Aynen öyle! Benim ondan vardı Türkiye'de. <chuckles> Ben onu kullandım.
He! Şu an He, uzun süre onu kullandın. İşte, ben de şimdi yeni teknolojiyle kıyaslamanı isteyecektim.
Evet, evet. Onu kullandım. Hatta He he. Yapabilirim. Çünkü şu an, eee, çok istedim ama ben onu, eee, valize, uçağa sığdırıp getiremedim, o büyük makineyi. Imm, şu an burada evet, biraz daha elektronik dediğimiz pedallılardan var ama bana sorarsan onların yerini tutuyor mu, hayır, tutmuyor. Yeni nesil gençleri, böyle, çocukları ne kadar nazlıysa yeni nesil makineleri o kadar nazlı. Kumaş seçiyor, tercihleri var. Makinenin fikri var. Benim o pedallı makinemin Tü Türkiye'dekinin hiçbir fikri yoktu. Ne versen dikiyordu. Buna var ya, 40 tane düğmesi var. Aynen öyle, 40 tane düğmesi var. 40 tane ayar yapmam lazım. İpi gevşet, ı kula kumaş kalın, ayağı değiştir. Nazlı ama, eee, sağ olsun, dikiyor gene, şimdi hakkını yemeyeyim.
Hıı. Çok üzücü. Hı hı. Ya! <chuckles> A, A. <chuckles> Dı eski nesil çocuklar gibi. <chuckles> Yaa. Ne güzel. Yani, dikiş işine yarıyorsa makine yani, ne güzel de. İp mi seçiyor böyle kalınlığına bağlı olarak?
Eve Kumaş, kumaşın kalınlığına göre evet, ipi kırıyor, çok sık ip kırıyor. Hatta değiştirmeyi düşündüm ama burada makineler de korkunç pahalı. Aslında bunu da dedim. Dedim ki, "Ya 1 tane hobin var ya! Yani, pa bakma paraya artık al şunu." diye, kendime telkinlerim devam ediyor.
He, kumaş. He! Tabii. <chuckles> Evet, evet, aslında